Guarda, oggi vorrei parlare con te di viaggi, ma più nello specifico di viaggi che ti possono aver cambiato la vita. Partiamo quindi dalla prima domanda: dove sei andata? Perché hai scelto proprio quel determinato luogo lì e con chi sei andata in questo viaggio?
Allora, ehm, il uno dei viaggi più più belli che penso abbia un po' cambiato il mio modo di vedere le cose è stato un viaggio in Scozia.
Mh.
È stato un viaggio completamente on the road, ehm, fatto con col mio compagno. Ehm, <tsk> allora. Avevo deciso già da un po' di partire per la Scozia, nel senso che era un paese che mi attirava, uhm, moltissimo, ca complici anche serie TV e libri. Ehm, e mi ero un po' innamorata, no, del dei paesaggi e anche un po' della sensazione quasi di fiaba e magia che traspariva. E quindi abbiamo abbiamo deciso di partire appunto e e percorrerla, no, in lungo e in largo in macchina per per veramente un po', mhmm, sentire, ehm, dentro di noi, no, la il ritmo scozzese, anche il modo di vivere e i paesaggi che che vedi durante il viaggio.
Okay. Mh. Sì. Okay. E, se ti posso chiedere, quali sono stati questi libri, o magari serie o film, che ti hanno fatto propendere per il viaggio in Scozia?
Uhm, sicuramente la serie di Outlander
Mh, okay.
ehm, che è s è sia serie TV che è una serie di di libri, ehm, mi ha molto appassionato, essendo un mezzo fantasy, e poi la serie TV è proprio ambientata, ehm, nel nelle valli scozzesi, infatti durante il viaggio siamo andati anche a vedere alcune alcune ambientazioni della della serie e poi, vabbè, il famoso, ehm, 007, perché c'è proprio nella mhmm, ci sono proprio delle ambientazioni nella Glen Coe Valley, dove sono gi dove è stato girato alcuni pezzi del film che sono abbastanza stupende.
Mh-mh. Eh, ho ho sentito effettivamente che Outlander è stato ambientato in Scozia. Ma, mhmm, che cosa hai visto nel dettaglio? Quanto sei stata via? Diciamo, mhmm, raccontami un po' più nel dettaglio di questo viaggio.
Mh-mh. <chuckles> Sì. Mh, okay. Abbiamo fatto circa una ventina di giorni, ehm, partendo ovviamente dalla dalla capitale, quindi da Edimburgo, che è magica. Nel senso che guarda, arrivi a Edimburgo io poi non ero mai stata in una in nessuna città inglese, quindi non avevo non avendo visto Londra, che molti mi hanno detto che un pochettino richiama quell'atmosfera, ehm, sono rimasta veramente estasiata. Poi ovviamente, ehm, avendo visto anche i film di Harry Potter, un po' hai questa questa sensazione di essere dentro un film di Harry Potter. Quindi 'ste strade strette, le c le case in ma in in muratura. Poi la sera, con un po' di pioggerellina e le luci, fa veramente una scena pazzesca. Ehm, e poi ci siamo spostati, ehm, sia a nord di ehm, di Edimburgo, dove sono presenti alcune ambientazioni appunto di Outlander, sia poi, ehm, verso verso nord, quindi siamo andati, ehm, nella parte più alta della Scozia. Quindi abbiamo visto per esempio Loch Ness, ehm, Stirling, ehm, e poi un'altra serie di mhmm, di città e cittadine, per poi arrivare all'isola di Skye, che è una delle isole principali, ehm, della della Scozia. Si trova più a est rispetto a Edimburgo, mentre le isole più a nord sono quelle secondo me un po' più wild. Ma per questioni di tempo e organizzazione era veramente complesso arrivare fino a lì. Ehm, quindi abbiam visitato l'isola di Skye, che è veramente mostruosa, nel senso che percorri chilometri e chilometri e chilometri in macchina, ehm, in vallate con pecore e basta, <chuckles> questo. E il traffico è dettato principalmente da loro che attraversano la strada. Ehm, e poi siamo ritornati verso verso Edimburgo, ehm, cercando v di fare del delle tappe per fermarci anche magari lungo la strada in delle locande o, non lo so, vedevamo un cartello che diceva che lì c'era qualcosa e ci fermavamo a vedere.
Mh. Immagino. Mh. Sì. Okay. Okay. Ah, ottimo! Mh-mh. Sì. Guarda, mhmm, mi hai accennato al fatto che sei stata dalle parti del lago di Loch Ness, se non ho capito male. È stata una visita suggestiva? C'è molto mito dietro questo mostro, c'è del folklore, hai scoperto qualcosa in più? Ti hanno raccontato qualcosa in più gli abitanti della zona?
Sì, sì. Allora, uhm, parto col dire che il mostro non l'abbiamo visto, nonostante l'abbiamo cercato per diverso tempo. Ehm, sul lago di Loch Ness c'è un c'è un castello che se non erro, Urquhart Castle, ehm, che è un castello totalmente in rovina. Quindi, ehm, puoi visitare le le rovine ed è veramente molto bello perché dà proprio sul lago, quindi hai questa sensazione di essere un po' padrone di tutto il lago di Loch Ness e, ovviamente, poi da turista ti fermi assolutamente a vedere se vedi qualche movimento strano. Ehm, allora, sì, abbiamo avuto modo di parlare con una guida locale che appunto ci raccontava che ovviamente, ehm, Loch Ness è una delle località più gettonate, ehm, dagli dagli stessi scozzesi, perché appunto loro poi sono molto amanti della mitologia, credono molto, no, nel nel
<coughs> Okay. Okay. Mh. Sì. Sì. Immagino. Mh-mh.
Ehm, ed è diventato veramente forse anche un po' troppo turistico da un certo s da un certo punto di vista, ehm, però comunque per loro è veramente bello che si mantenga nonostante tutto questa questa magia, no. Perché ovviamente sappiamo che non c'è niente dentro al lago, ehm, perché comunque nel corso degli anni ci dicevano che l'hanno dragato, sondato, hanno fatto di tutto e di più. Quindi non c'è non c'è nulla, però, ehm, ci diceva che era molto bello comunque vedere tutte queste persone che in silenzio to in silenzio stanno lì e vedono l'acqua, no, <chuckles> nella speranza di vedere qualcosa che non c'è. Quindi il mantenimento proprio della della fantasia e della magia di, mhmm, poter magari vedere davvero il mostro.
Okay. Certo. Beh, ehm, sicuramente immagino che sia spettacolare per i turisti, ma quanto anche per i bambini del luogo, che saranno alimentati continuamente dalle loro famiglie su questa entità mostruosa, sulla quale sicuramente loro un po' tendono a lucrare e tendono anche lì a utilizzare per spaventare i bambini. Mi immagino una cosa del genere. Ma, mhmm, ho capito che tu hai fatto il viaggio, ehm, on the road, corretto? Avete, mhmm, affittato una macchina. Com'è stato guidare nel senso di marcia opposto rispetto a quello standard?
<chuckles> Mh. <laughs> Mh. <laughs> <laughs> Mh, sicuramente. Sì. Drammatico. Uhm, è stato drammatico all'inizio, ehm, più che altro perché, mhmm, comunque uscendo la macchina ovviamente la la prendi in aeroporto, quindi quando esci sei già sulle strade comunque cittadine. Ehm, diciamo che la la parte più spaventosa è stata proprio all'uscita dell'aeroporto, c'è una rotonda
<chuckles> Okay. Okay.
e lì respiro profondo perché ovviamente va imboccata dal dal nostro punto di vista al contrario.
Ah, b anche rotonde. Okay.
Quindi <chuckles> sì, sì, è tutto al contrario. Quindi, ehm, l'inizio è stato un attimo spaesante, poi abbiam preso qualsiasi marciapiede ci fosse, l'abbiamo preso noi, ehm, perché ovviamente tendi a stare più da un lato che dall'altro, ma perché ti viene naturale, no. Ehm, però ti dico, è è strano, ma è anche divertente stare dall'altra parte. Ehm, perché <laughs> a rende io, per pre dirti, non ho sofferto di mal d'auto, cosa che invece dal nostro lato solito soffro, quindi ho scoperto che forse il lato opposto aiuta. Ehm, però sì, è stato secondo me un po' u anche un valore aggiunto, perché è una cosa che facevamo per la prima volta. Quindi è stata una nuo una aggiunta alle prime cose che sono state fatte durante questo viaggio, ecco.
Certo. <chuckles> Okay. Sì. Beh, questa cosa sicuramente è molto d'aiuto, sapere che non è comunque così difficile, mhmm, in indirizzarsi e prendere la strada differente rispetto a quella stra standard in Italia. Ma, mhmm, c'è stato un momento che tu, ad oggi, chiudi gli occhi e ritorni sempre con la memoria in quel determinato momento che hai vissuto, perché ti ha colpito sia positivamente che negativamente? Partendo magari dal viaggio, se è stato disastroso con dei ritardi e quindi ti fa sorridere, piuttosto che anche una gomma a terra là in Scozia. Qualcosa di divertente che chiudi gli occhi e dici: “Mh, ci penso ancora.”
<chuckles> No. Mh. <chuckles> Allora, ehm, per fortuna di, mhmm, ti dico, disastrato c'è stato soltanto una casa che abbiamo af affittato che, mhmm, io la chiamavo la Pennywise House, perché si chiama Penny House, ma era, ehm, una tipica casa da film dell'orrore.
Mh-mh. Okay. Mh-mh.
Penso che siano state le 3 notti più brutte della mia vita, perché, ehm, questa casa non aveva neanche il riscaldamento, perché sull'isola di Skye non è così frequente, molti usano il camino. E quindi avevamo questa microstufetta e poi c'erano tantissimi ragni ovunque, perché c'eran portavi dentro la legna. E poi, mhmm, queste scale strettissime di di legno che quando tu salivi scricchiolavano, no, e poi ti portava in un corridoio, ehm, con queste 3 stanze da da letteralmente da film horror, perché erano tipo c'eran delle bambole sui letti. E diciamo che è stata un po' tipo, se stavi al piano di sopra sentivi rumori, se stavi sotto sentivi rumori, ecco. È s stato un po' esatto, un po' di scena c'era. Per quanto riguarda invece un un momento bello, mhmm, che ricordo con piacere, in realtà sono 2. Ehm, uno, eravamo nella Glen Coe Valley
Okay. Mh. Sì. Bello! Mh. Okay.
ehm, che è una delle zone dove hanno girato, ehm, Skyfall di 007. Ehm, praticamente c'è una strada che percorre tutta la Glen Coe Valley, no, e hai queste montagne e colline di fianco, ma c'è un punto dove ti puoi fermare, c'è un piccolo sentiero e sei letteralmente ai piedi della vallata
Mh-mh. Sì. Mh-mh.
è è mostruoso, nel senso che hai proprio un senso di, ehm, piccolezza al confronto della natura che è è spaventoso, ma è anche molto bello. Perché comunque ti dà proprio l'idea di ehm, di essere piccolino, piccolino e di quanto possa la natura essere invece immensa e anche un po', uhm, quasi opprimente e spaventosa. Però la la vista è sicuramente una delle delle più belle che io abbia mai visto nei viaggi che ho fatto, ed è una valle verde, non c'è niente di, uhm, che dici eccezionalmente s meraviglioso, però è proprio la vista di questa vallata verde, è quasi rilassante in un certo senso. Ehm, e poi un'altra un altro bellissimo diciamo, bellissimo scorcio sono le Fe sono le Fairy Glen, uhm, s sull'isola di Skye, che, mhmm, sono le mhmm, le chiamano "Le zone delle fate". Ehm, sono questa serie di montagnette, collinette dove gli abitanti del luogo hanno messo tutte le pietre in cerchio, no
Sì. Mh-mh. Okay. Okay, sì.
quindi acchiappaturismo totale, uhm, però in realtà la la bellezza è che ci sono queste cascatelle, questi laghettini e, non lo so, sembra di essere un po' dentro Il Signore degli Anelli. Cioè, tu cammini, vedi <chuckles> questo verde, questa luce delle cascate. Ehm, molto bello, è quasi desolante, ma molto, molto bello.
<chuckles> Okay. Beh, sicuramente ti è rimasta impressa questa cosa e sicuramente la Scozia è uno dei paesi dove la natura è più incontaminata, mhmm, ed è abbastanza raggiungibile, quindi, ehm, questi sono dei dettagli sicuramente che re rimangono impressi. Ma se potessi cambiare qualcosa di quello che hai organizzato o di quello che non hai organizzato, che cosa cambieresti e perché? Come lo faresti diversamente?
<chuckles> Mh-mh. Sì. Sì. Mh. Allora, sicuramente non prende non prenoterai la Penny Wine House. Uhm, <laughs> il film horror, ehm, lo lo tralascerei. Ehm, forse aggiungerei dei giorni. Se potessi, aggiungerei sicuramente dei giorni per avere più tempo
<chuckles> Okay. Mh.
ehm, perché comunque c c'è tutta una zona nord che non abbiamo visto, che dicono siano sia una delle zone più belle. Ehm, quindi pr p probabilmente aggiungerei dei giorni e magari, ehm, non mi fermerei tanto a Edimburgo, perché comunque è piccolina, quindi tanti giorni a Edimburgo, non diciamo che quasi non ne valgono la pena, perché veramente è piccolina. Forse, ehm, cercherei di alloggiare ancora di più nell'entroterra, proprio in zone ancora più isolate, perché secondo me riesci veramente a godere un po' del del clima totale della Scozia se stai proprio dentro, dentro l'entroterra.
Sì. Mh-mh. Certo. Beh, ehm, mi è parso di capire che, insomma, questo viaggio un po' ti abbia cambiata, abbia cambiato un po' la tua prospettiva, la tua visione, insomma, legata ai viaggi. Io non ho altre domande da farti, anche se, diciamo, l'argomento mi ha particolarmente interessato e mi piacerebbe approfondirlo magari in un'altra sede. E io ti ringrazio per questo scambio che abbiamo avuto e spero di risentirti presto.
Sì. Mh. E io ringrazio te. Buona giornata.